Heu, ben, du coup, heu, profil, heu, de résonance magnétique nucléaire, en fait, c'est une machine, qui, en fait, c'est une machine qui va te détecter la la concentration si tu veux de de, hem, de molécules à l'intérieur d'un échantillon donné.
Ah! OK, bah, tout simplement, je suis bête, ouais, d'accord. OK.
Voilà, pour faire simple, hein et heu <chuckles> et du coup, moi, si tu veux, hem, avec la RMN, avec un, justement, un profil RMN d'un échantillon même si je connais pas l'échantillon de citrus que que j'avais, je pouvais déterminer grâce à ce profil RMN que c'était par exemple un citron, que c'était un pamplemousse ou que c'était
Ouais. Ah! Sans savoir, ah oui, c'est trop bien!
Voilà, exactement et du coup, en fait, hem, donc, bah, clairement mon mon rapport de stage, il était, heu, il était là-dessus et c'était plutôt une réussite d'ailleurs mais encore une fois, tu vois, ça ça reste
D'accord, ouais. Alors, en même temps, désolé, mais un rapport de stage sur ça c'est incroyable, hein, franchement, quand tu m'as dis le sujet, je me suis dit: «Ah ouais, on est pas sur le même niveau!» <chuckles> C'est incroyable, franchement, hein!
<laughs> Mmh. Non, mais après quand quand quand quand tu es dans ce monde-là et qu'au final, tu vois, moi, tous mes potes, heu, on on faisait tous la même chose, enfin, tu vois, on était tous dans le domaine scientifique, donc heu, en soi, heu, pour moi, ça me paraît pas incroyable parce qu'on a tous fait la même chose, si tu veux. Tu vois?
OK, bah, après j'ai fait, heu, scientifique également et heu, moi, j'étais en, heu, j'ai fait un rapport de stage, heu, en kiné et je t'avoue que j'ai pas fait un truc aussi bien que toi, hein, genre, franchement, ça avait l'air vraiment incroyable. Le profil RMN, enfin, waouh! Genre, je connaissais pas du tout donc c'est vraiment super intéressant, en tout cas.
Ah ouais, mais c'est différent aussi. Oui. Mmh. <gasps> Mais c'est très ouais, c'est c'est très spécifique pour le coup mais mais c'était trop bien et et du coup après ce
Ouais. Mais alors du coup, juste, j'avais une question par rapport à ça, pourquoi nucléaire? Genre, c'est-à-dire, heu, est-ce que vous tu dis nucl enfin, ça s'écrit nucléaire parce que du coup ça va n analyser, heu, beaucoup de molécules ou alors parce qu'il y a q une vraie raison? Enfin, c'est quoi la la raison par rapport au au fait que ça s'appelle nucléaire?
Ouais. Mmh. Mmh.